Ja. Ja, was was noch 'ne gute Idee ist, ist einfach so malen, basteln kochen, bisschen im Garten
Mhm. Kochen finde ich auch sehr schön. Das ist auch 'ne gute Geschichte.
im Garten zu sein, 'n bisschen zu gärtnern. Okay, ja, das habe ich vorhin Gott sei Dank schon, ja.
Da erinnerst du mich was, ich muss noch frühstücken. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Ja, na, ich höre jetzt au ich mache jetzt auch, ähm ich bin jetzt auch gleich fertig hier und, ähm, dann werde ich auch erst mal frühstücken. Rausgehen werde ich heute nicht mit dem Fuß, mit dem Bein.
Ja. Okay, sehr gut, ja. Hm. Mhm, ja.
Und, ähm, ah, vielleicht gehe ich schwimmen. Ja, ich habe auch habe frei, ich habe grade nicht nicht viel zu tun, ich habe keine Aufträge.
Ja. Mhm. Mhm, okay.
Und, äh, dann kümmere ich mich wieder da drum, Aufträge zu kriegen heute, ähm
Mhm.
Das ist auch immer sehr schwierig und das ist auch nicht so angenehm.

Aber jetzt bin ich lieber so im bleibe ich versuche ich, im aeroben Bereich zu bleiben. Aber selbst das ich habe mir gestern dabei 'ne Muskelzerrung geholt im in der linken Wade.
Ja, sehr gut. Oh. Mhm.
Ich weiß überhaupt nicht warum. Ich bin nur ganz normal gelaufen, getrabt, nicht mal nicht mal nicht be mm, besonders schnell mit 'nem 135er Puls.
Okay. Mhm. Ah, ja.
Also, eher moderat, ne?
Das stimmt, ja.
Und plötzlich hat's da gezuckt und jetzt sitze ich liege ich hier mit Ritterspitz-Verband <chuckles>
Aha. Okay.
und hoffe, dass das bald wieder weg ist. Also, es ist echt viel zu schade, bei dem schönen Wetter nur aufm Rudergerät Sport zu treiben.
Ah das Ah, ja das Das stimmt, ja.
<sniffs>
Ja, kann man nur nur hoffen, ja, dass es bald
Also, du machst das auch schon lange, den den Sport.
Ich mache es auch schon lange, genau, also, schon wirklich seit dem Kindergarten eigentlich, so oder Grundschule.
Mhm.
Genau, ja. Also, schon echt, äh, echt lange, genau.
Nimmst du denn da auch mal so Leute mit oder, äh, gibst du mal so Tipps, wenn jemand sich nicht so gut fühlt, dass du eben sagst: „Komm, wir gehen jetzt mal 'ne Runde laufen, danach sieht die Welt schon wieder anders aus“, was ja tatsächlich so ist. Ne? Das weißt d das weißt du ja auch, wenn, mm, also es ist bei mir auf jeden Fall so, wenn ich irgendwie nicht so wenn's mir nicht so doll geht, weil es irgendwie geschäftlich so schwierig ist und oder, äh, oder man hat irgendwie privat Stress. Ähm, dann äh, dann hilft es ja immens, mal so, mm, so 'ne Runde laufen zu gehen oder überhaupt irgendwas zu tun
Mhm, ja doch. Ja. Mhm. Mhm.
dass, äh dass da irgendwie doch auch wieder die Dopaminproduktion angeregt wird und man einfach dadurch bessere Laune bekommt
Richtig, richtig, ja. Ja.
und dementsprechend dann auch, äh, auch wieder leistungsfähiger wird, ne?
Mhm, das stimmt, ja, also. Ja.
Für neue Ideen, finde ich jedenfalls. Nimmst du da auch mal so Leute mit? Und
Auf jeden Fall, ja, wenn wenn wenn da jemand Lust hat, Rennrad zu fahren oder zu wandern, dann sehr gerne auch mit mit Freunden oder auch beim Joggen, ja.
Ja. Ja.
Definitiv, ja.
Ja, das habe das habe ich hier das habe ich hier weniger. Ab un zu ab und zu geht meine Frau mit, aber meistens gehe ich ich gehe meistens alleine joggen. Ich brauche das auch. Ich bin dann auch ähm, ich habe dann auch keinen Kopfhörer aufm Kopf. Ich bin da irgendwie ganz begeistert einfach, dass ich dann nichts weiter höre als, äh, die Vögel im Wald.
Die Mhm, okay. Mhm. Ja, Eben ne? Ich habe da meistens auch keine
Und das ist das, was was mir dann auch wirklich gut tut.
Ich habe da in der Regel auch keine Musik auf den Ohren. Ich finde das dann meistens zu ja, zu viel dann. Ich höre da lieber auch der Natur zu, oder das Vogelgezwitscher, und so finde ich da finde ich da wirklich angenehmer, ja, definitiv.
Mhm.